สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ อ่า เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้?
วันนี้ก็โอเคค่ะ ทางนู้นล่ะคะ?
โอ้ วันนี้ ต๋งเป็นวันอาทิตย์ครับผม วันหยุดพักผ่อน ก็ อ่า นอนอยู่บ้านครับผม <chuckles> ใช่ครับผม ก็ ไม่ค่อย อยากออกไปไหนในวันหยุด เพราะว่าออกไปก็ใช้เงินครับผม ใช่ไหมครับ เราอยู่แต่บ้าน หรืออยู่ในบ้านนี่แหละ เป็นวิธีการที่เสียเงินน้อยที่สุด อ่า ต้องเรียกว่าไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ว่าจะไม่เสียเงินนะครับ แต่ว่าเสียเงิน น้อยที่สุด <chuckles>
อ๋อ ชิล ๆ อ๋อ อา เข้าใจได้ค่ะ เหมือนกันค่ะ ทำอย่างงั้นเหมือนกัน <chuckles>
อา ครับผม อืม ครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเนี่ย บางที อ่า อยากกินนู่นอยากกินนี่ อา ดิลิเวอรีมาแล้วครับผม ใช่ไหมครับ เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันเนี่ย โอ้โฮ สะดวกสบายเหลือเกิน หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมากดตึ๊ด ๆ ๆ แป๊บเดียวมาแล้ว ของที่อยากกินพร้อมกับเงินที่ ที่เสีย ไป ใช่ไหมครับผม อา
อืม อืม จริงค่ะ ใช่ อย่างงี้ขอถามได้ไหมคะว่า อยากมี คิดว่า ถ้ามีเงินเยอะเท่าไรถึงจะพอใจเหรอคะ? สำหรับคุณทางนู้น
อือ อืม ครับผม โอ้โฮ เยอะเท่าไรถึงจะพอใจเหรอครับผม?
อา